É de ET, né.
É, mas olha só, tenha respeito, tenha respeito. É de ET
<laughs> Sei, sei.
e é de ET assim, olha olha só olha, que história irada.
Olha o linguajar. Hum.
A nave chega e, pum, para na Terra.
Tá.
Aí imagina se isso acontece hoje você tá aí. É, e aí para, e aí, que que a gente faz? "Meu Deus, precisamos"
Loucura, né, tô vivendo a minha vida. Não tem pra onde correr, ela chegou.
É, não, mas aí você pensa, pensa de forma racional mesmo, né, se isso acontecesse não
Que que eles querem com a gente?